Ah, paano mo hinaharap yung ano, yung pressure ng opinyon ng iba, ng ibang tao sa, sa mga desisyon mo?
Mm, alam mo kasi dati may pagka people pleaser kasi ako, lalo na sa pamilya ko ganyan. Tapos, ang gusto kasi nila sa aking kurso ay med related, tapos kahit hindi talaga iyon iyong gusto ko at hindi naman din nila sobrang pinilit sa akin. Pero, nakaapekto yung opinyon nila sa naging desisyon ko na, iyun iyung kunin kong kurso kahit hindi talaga nandoon yung puso ko ng oo, ng buong-buo. Parang iniisip ko na, ah, kapag ano, ah, inaral ko naman siya baka ma mahalin ko din ganoon, matutunan kong mahalin habang tumatagal. Pero, iyon nga, habang tumatagal imbes na mas magu magustuhan ko siya eh, na-burn out ako at, ayon parang, na-drain ako ng sobra. Kaya, parang ano, nag-isip-isip ako ng matagal tapos humingi rin ako ng payo sa mga kaibigan ko kung ano ba yung, um, dapat gawin. Tapos ayon, binigyan ko rin ng oras yung sarili ko na i-evaluate kung ano ba iyon dapat kong, susunod na gawin. Tapos, ayun hanggang sa dumating ako sa desisyon na, kung hindi na ako masaya eh, dapat umalis na ako sa sitwasyon. So, ayun um, kinommunicate ko siya sa pamilya ko. Tapos, sa una parang hindi sila talagang sobrang okey, pero, parang natanggap din naman nila eventually. At ayun natutunan ko na, hindi, dapat parang, oo, mahalaga yung opinyon ng iba, pero hindi dapat dun lang nakabase kung ano yung magiging desisyon ko dapat i-prioritize ko rin yung sarili ko kung ano iyung sa tingin kong magpapasaya sa akin, at kung ano yung parang mas magiging fulfilling, in the long run, ayun.
Ay, grabe. Uh-huh. Oh. Mhm. Medical field. Mhm, tapos anong nangyari? Oo. Kaso? Ah, hirap niyan. Mm. Oh. Mm. Oo, tama. Oo. 'Yon, tumpak. Mm. Tama. Alam mo dapat eto masasabi ko ha, ah, tama lang 'yong ginawa mo na inuna mo 'yong sarili mo, kasi, as, bandang huli, or at the end of the day, siyempre ikaw lang din naman or mag-isa ka lang din naman diyan sa gagawin mo or kahit sabihin na natin na, kasama mo sila, pero kapagka talagang, dumarating 'yong panahon na sobrang stress na, stressful, and burn out na rin talaga, eh, wala na rin sila. Or hindi na rin nila, hindi na rin sila makakahati, do'n sa emosyon na naramdaman mo, 'di ba? Pero ito, ano ba 'yong ano, ah, nursing ba, or medtech, radtech, ano ba 'yong kinuha mo dati?
Mm. 'Yon nga. Mm. Ah. Nursing tapos, ayun, lumipat na rin ako ng school, at nag-shift nga ako sa sa talagang gusto ko, na kurso.
Nursing. Oh. Mm. Pero ito, do do'n sa desisyon mo na 'yon, sa bago mong kurso ngayon, nag-e-enjoy ka ba or na-pe-pressure ka pa rin ba sa ibang tao?
Mm, ngayon hindi na, eh, parang, ’yon nga, kung noon people pleaser ako, ngayon, parang wala na akong masyadong pakialam. Ang mahalaga masaya ako, alam kong gusto ko ’yong ginagawa ko, at ayun, parang mas natutunan kong pahalagahan ’yong, ’yon nga, ’yong kasiyahan ko y kaysa sa iniisip ng iba. Kasi kapag palagi mong iniisip kung ano ’yong, ’yon nga, nararamdaman ng iba, ’yong iniisip ng iba, sobrang nakakaubos talaga siya at nakaka-drain, ’no. To the point na parang, ah, na di-disregard mo na rin ’yong sarili mo dahil nga mas pinapahalagahan mo pa ’yong ibang tao kaysa sa’yo. Kaya ayon, hindi siya madaling proseso, pero ’yon nga, progress talaga siya at, ah, habang tumatagal, parang ’yon, mas matututunan at matututunan mo na lang at mas marami ka ring ma-re-realize, lalo na no'ng ginawa ko nga ’yong malaking desisyon na ’yon na, hindi ko talaga pinagsisisihan, at thankful ako na ginawa ko ’yon. <chuckles>
Mhm. Ay, naku. Buti naman. Mhm. Tama. Mm. Mm. Naku, buti na lang talaga, kumbaga nabawasan 'yong dala-dala, or 'yong bigat na dala mo. Pero alam mo, ah, may kaibigan ako sa ano, electronics engineering, na, ano siya, hindi naman siya pini-pressure ng pamilya niya, pero na-pi-pressure siya sa sarili niya. May <chuckles> gano'n din naman, eh. And sabi niya, madalas daw 'yong nararamdaman niya, eh, kinakabahan siya na baka hindi niya ma-meet 'yong mga expectations niya para sarili niya. Pero ikaw ba, ano ba 'yong ano, no'ng mga time na 'yon, ano ba 'yong nararamdaman mo? Ah, nahihiya ka ba, or may guilt ka bang naramdaman, gano'n, or kinakabahan ka rin?
Mm. Mm, oo. Mm, <clicks tongue> Oo. Parang, parang lahat 'yon naramdaman ko. 'Yong hiya, 'yong kaba, 'yong guilt. Kasi unang-una, nahiya ako kasi siyempre ang mahal nung tuition tapos parang nasayang lang kasi nga, nagsimula talaga ulit ako sa umpisa pagka-shift ko, first year ako ulit. So, parang sayang din sa panahon. Pero ayun, isa rin 'yon sa pressure kasi siyempre 'yong mga ka-batch ko ano, pa-graduate na sila this school year, so, ako parang nagsisimula pa lang ulit sila patapos na. Pero ang iniisip ko na lang talaga, hindi naman race ang buhay at ayun, parang worth it naman talaga 'yong naging desisyon ko kasi alam kong dun talaga ako magiging masaya. At kung nanatili man ako dun sa kurso na 'yon parang hindi ko rin kaya na pang habang buhay ko ginagawa 'yong isang trabahong hindi ko gusto, hindi naman fullfilling para sa akin, kaya ayun. 'Yong guilt din, kasi siyempre, ah, hindi naman nga talaga ako pinressure o pinilit na mag-nursing. Sariling desisyon ko naman 'yon na 'yon 'yong pre-med na kuhanin ko. Pero ayun, parang yun nga, dahil nga may pagka people pleaser ako gusto ko parang maibalik sa kanila kung ano man yung effort na binuhos nila sa'kin, yung pagsuporta sa'kin. So, parang sa pag-aaral ko nalang siya binalik. May pagka over achiever din kasi ako. So, <chuckles> ayun, parang medyo mataas din yung expectation sa'kin, at kahit nung ibang tao sa paligid ko. At sabi nga ng iba, parang hindi raw nila ine-expect na ako pa yung magsi-shift or mag-transfer. Pero, wala namang negatibo dun, eh. Parang ano lang, parang tin tini-take ko talaga siya na, ah, ano lang, ah, parang mas pinag-isipan ko na or pinili ko na talaga kung ano yung sa tingin kong mm, makakabuti para sa akin, ayun.
Halo-halo, grabe. Ah, oo. Mhm. Oh, tama. Tama, oo. Mm. Oo. Tama. Mm. Oh. Yes. Oo. Mm. Better decision yun. 'Yon, tama naman 'yon. And I think tama lang din naman 'yong reaksyon mo, hindi naman siya invalid. Naku, hindi naman talaga negative 'yong ginawa mo, eh. Actually, nakakatuwa nga kasi tayo talaga likas sa mga Pilipino 'yong ano, eh, pagtanaw ng utang na loob and 'yong pagiging family oriented. Sa sa part mo, napapansin ko na at ano, kumbaga nagkusa ka na na abutin 'yon, 'yong nursing or I mean, ah, gawin or, ah, tahakin 'yong landas na 'yon 'no. Para na rin sa 'yon, sa mga kagustuhan nila and sa bilang pagbawi para sa kanila kasi nga naman, eh, 'yon 'yong gusto nila or gusto nila para sa anak nila, ganyan. So, parang tinutumbasan mo. Kaso nga lang, eh, may mga times na hindi talaga umaari or hindi talaga nagfi-fit 'yong halimbawa, siyempre 'yong personality natin, 'yong mga wants natin 'tsaka 'yong 'yong ano natin, 'yong mga gusto natin sa buhay. 'Yong mga, ah, ano ba tawag dito? 'Yong set of personality natin hindi nagpi-fit sa isang profession. So, wise decision talaga 'yong ginawa mo. Pero ito, since napagdaanan mo na rin naman 'yong proseso na 'yan. Kung may isang tip ka sa sarili mo noon, yung ano, no'ng enrollment, ganyan, 'yong enrollment version mo, nung mag-e-enroll pa lang siya sa nursing. Ano 'yong puwede mong sabihin sa kanya para ma-handle niya 'yong ano, 'yong pressure 'tsaka 'yong pagiging people pleasure niya, sabi mo nga.
Mm. Mm. Oo. Mm. 'Yon nga. Mm. 'Yon nga. Totoo. Mm. Mm. Oo. Hmm. Siguro ano, <clicks tongue> sana ang mapapayo ko talaga, eh, sana pinag-isipan ko nang mabuti noon 'yong pinili ko. Kasi siyempre hindi rin biro 'yon. Parang tatlong taon na akong delayed? Oo, tatlong taon. <chuckles> Tapos ayun, sana pinag-isipan ko talaga nang mabuti bago ko pinili 'yon kasi, alam ko naman talaga sa sarili ko na hindi fit 'yong personality ko sa nursing. Kasi, talagang u una pa lang, pisikal na nakakapagod talaga siya. So, bukod sa mental na drain, eh, yun nga physically rin siyang nakakapagod. Eh, hindi naman ako sobrang sporty or athletic. Hindi talaga ako ano, ah, ma-physical na tao. Kaya mahihirapan talaga ako at sana parang tiningnan ko muna 'yong mga factors bago ako nag-enroll or nag-apply. Tapos ayun, siguro iniisip ko nga kung, ah, baka kung ibang premed, baka mas okey lang gano'n. Pero, 'yon nga, gaya rin ng sabi ko kanina, hindi ko naman pinagsisisihan na umalis na ako sa med field kasi iba talaga yung gusto ko. Hindi talaga do'n sa med field. At ayun 'no, yung ma ang mapapayo ko rin bukod pa do'n, yung 'wag laging isipin kung ano man yung iniisip ng iba. Kasi at the end of the day, ang mahalaga naman, eh, yung sarili mo talaga tsaka yung mga taong mahal mo at nagmamahal sa'yo. Kasi yung mga ibang tao, hindi ka naman nila kilala, so hindi rin naman nagma-matter yung opinyon nila. So bakit mo pa iisipin pa at ano, ikaw lang din talaga yung mauubos at mahihirapan kung parang lagi mong pinoproblema kung ano man yung opinyon nila. Kaya ayun, um, maging totoo lang sa sarili at piliin yung magpapasaya talaga sa'yo.
Ano? Mhm. Uh-huh. Oh. Mm. Oo. Mm. Yes. Mhm. Ayun. Yes, tama. 'Yon, grabe napaka-heartfelt ng sinabi mo. Kumbaga kung ako yung ano, kung ako yung ako yung older version ay, yung younger version mo, pati ako mapapaano talaga, "Sige, 'wag na muna ako mag-nursing," ganyan. Pero ayun, alam mo, tama nga naman na yung sinabi mo, 'no, na hindi naman talaga dapat ano, mag-matter yung opinyon ng iba, 'no? Actually, tama ka rin do'n sa part na ano, na kung sino lang yung mahal mo at yung nagmamahal sa'yo, sila lang yung pakinggan, paniwalaan mo. Pero, I think, na, ah, gaya nga ng binanggit mo na rin kanina na kailangang unahin yung sarili natin bago yung ibang tao. Kasi siyempre bago ka, ah, magbigay para sa iba, dapat meron ka para sa sarili mo, and 'yon yung hindi dapat kalimutan talaga lalo na sa ano, lalo na sa pagpili o sa pagdedesisyon. Pero ito, ah, may ngayon, ngayon, siyempre tapos na yung issue, hindi ka na sabi mo hindi ka na people pleaser, ayan, tapos na yung ano, tapos na yung ano, tapos na yung gano'n desisyon. Ngayon, ano na yung ginagawa mo para mag-ano, ano ba? Para mag-go with your new ano, course, your new decisions, your new path sabi nga. Ano na yung may checklist ka ba ngayon, para paalalahanan ang sarili mo na hindi na siya mag-please ng ibang tao?
<laughs> <laughs> Mm. 'Yon nga. Mm. Totoo. Ayun nga. Mm. <laughs> Oo. Mm. Hmm. Ngayon, parang hindi na ako natatakot na magpahinga. Kasi, dati kapag kunwari marami akong free time, parang may mali, parang kailangan lagi akong may ginagawa. Dahil nga over achiever ako noon, parang dapat lagi akong busy. Kasi, parang 'yon nga, may parang may mali talaga, may kulang kapag ano. Kaya ayun, lagi tal pagod talaga ako lagi at kung ku kunwari yung free time ko, eh, ang gagawin ko kahit wala akong task, ka magbabasa ako, gagawa ako ng reviewer kahit nakapag-review naman na ako, nakapagbasa naman na ako. Parang doble-doble na effort talaga. Pero ngayon, naglalaan na talaga ako ng oras para sa sarili ko. Kunwari kapag nakaramdam na ako ng pagod o yung kahit nga minsan kahit tinatamad lang, binibigay ko na rin sa sarili ko. Kasi hindi naman masama na magpahinga. Tsaka parang kapag nakapagpahinga ka kasi mas gagana rin yung utak, mas makakakilos ka rin 'no, um, mas makakaisip ka rin ng mga idea sa mga task mo. So, ayun mas in a way, mas nagiging productive ka rin sa pagpapahinga at ano, yun, parang hindi ko na rin masyadong pinipilit yung sarili ko kahit hindi na kaya. Kasi noon natatandaan ko pandemic no'n, ah, may online classes, nilalagnat ako pero ayun na nag oo, pinipilit ko pa rin, nagre-review pa rin ako mm. Ta's yung paraan ng pagre-review ko as in lalo na kapag gustong-gusto ko yung subject. Ang ginagawa ko no'n, um, binabasa ko na before nung klase yung materials kung in-upload na nung teacher oo. Tapos habang nasa klase nag-a-annotate ako ng notes ta's pagkatapos ng klase, ah, nire-review ko ulit yung recorded na lecture tapos i magha-handwritten notes naman ako. Yun yung ginagawa ko, talagang sobrang nakakapagod. Pero ngayon, kapag yun nga, parang tama na. Sinasabihan ko na yung sarili ko na tama na kapag sobra na.
Oh. Mhm. Uh-huh. Grabe, ah. Mhm. 'Yon. Mm. Ay, oo. Uh-huh. Uy, grabe. Pinipilit pa rin. Kung ako yun, tinulugan ko na yun. <chuckles> Uh-huh. Ah, advanced reading. Uh-huh. Grabe. Sobra. 'Yon. Ah, ngayon imbes na ibang tao yung i-please mo, i-please mo na lang sarili mo. Kasi sa totoo lang, deserve na deserve mo rin naman talaga 'yan, after all those 3 years na paghihirap, na nako, kailangan mo rin ng ano, makahinga. Kailangan mo ring maramdaman yung space para sa sarili mo. And alam mo hindi hindi naman kasi talaga madali ang nursing 'no, and sabi mo nga, hindi ka gano'n ka physically inclined na tao. And, at least ngayon 'di ba, nakapagpahinga ka na without guilt. Hindi mo na hindi ka nagi-guilty kapag may pahinga. And, kailangan naman talaga ng tao yung pahinga para mas maging productive. And, alam mo maraming salamat sa ano, ha, sa pagshe-share mo ng yung kuwento ng buhay mo. Nako, very na-inspire ako and ang daming wisdom na napulot. Thank you.
Oo, yun nga. Mm. Mm. Oo. Mm. Totoo. Ayon nga. Maraming salamat din sa pagtatanong. At ayon, natuwa ako sa usapan natin. Hanggang sa muli, paalam.